Oh nein. Oh, oh.
Und du darfst eigentlich auch nicht krank werden, aber wenn einer von uns krank sein muss, dann musst du woanders musst bei der bei ne, bei mir bleiben im Grunde. Ähm, wenn ich mich anstecken würde, wär's ja nicht so tragisch.
Mhm. Das hat sie dir da gesagt? Oh.
Und dann hat ja, und dann hat dann hat meine Freundin zu mir gesagt: „Ja, stimmt ja eigentlich, äh, wir wir, äh, ne, leiten 'n Geschäft und du bist ja nur Freiberufler.“ Und das war bei mir vorbei.
Oh, ne? Ah ja, ganz klar. Okay.
Und da habe ich gesagt: „Du musst bitte gehen.“ Und das war für mich so schlimm, weil ich mich noch nie so auf die Hinterfüße gestellt hatte.
Ja. Mhm, kann ich mir vorstellen. Mhm.
Und, ähm, sie war total im Schock natürlich. Sie ist auch gegangen, aber die Freundschaft war am Ende, ne?
Ja, klar. Ja, ne, aber boah 25 Jahre ja, die hat sich über dich gestellt, das geht nicht. Die kann nicht die kann nicht sagen, sie ist wichtiger als du? Ne.
25 Jahre Freundschaft. Ja. Ne, es geht nicht. Das ist sie hat nicht verstanden, dass sie mich dass sie mich, j ja, auch nicht respektiert hat
Ja, ja, überhaupt nicht.
und auch überhaupt nicht auf, ne, gleicher Wellenlänge sah. Und das war für mich so so öffnend auch ne, ich meine, da waren natürlich schon vorher auch Sachen und so, ne? Das hat man alles immer ich habe halt immer alles runtergesteckt ne, weggesteckt und so, mhm.
Mhm. Mhm. Du, ich finde es auch ziemlich eigentlich nicht sehr respektvoll, wenn sie sich so volllaufen lässt und also, das Trinken gehört eigentlich auch schon dazu, dass es nich
Ja. Ja, und sie war auch dann sauer, weil ich nicht mitgetrunken habe und so, ne? Und dann ich bin ja keine kein ne, ich bin kein Fun, ne? Ich bin kein mache Spaß nicht mit und so. Und ich so: „Ich kann mir das nicht leisten. Ich muss arbeiten. Ich muss morgen früh um 6 Uhr raus. Ich, ähm, ne, will laufen gehen morgens.“ Ich habe mein Leben irgendwo, ne, so eingeteilt gehabt. Und, ähm und das war schon mal das eine und dann natürlich noch obendrauf, äh, die die ganze Geschichte mit dem „Ja, wir sind ja wir ne, leiten 'nen Geschäft und was wer bist du denn? Du kannst ja krank werden.“ Und da ist mir der Kragen geplatzt. Habe ich gesagt erstmal: „Ne“ also Kragen geplatzt im Sinne von, ich wa ich bin eigentlich ganz ruhig geworden und, äh, habe ihr gesagt: „Äh, du, wir haben, äh, ausgemacht, wie wir das zeitlich festlegen. Ich arbeite von zu Hause. Ich k ich es geht nicht und ich lasse mich auch nicht so behandeln. Ich finde es unmöglich, was du mir grade gesagt hast“ und sie hat's nicht verstanden.
Ach so. Ah ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ne. Ja, verstehe. Mhm. Ja. Ja. Sie hat's nicht verstanden? Ach so, gar nicht? Okay. Das bedeutet, ihr habt dadrüber auch nie wieder geredet. Das ist dann
Nein. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt ni Ich habe versucht ich habe es ich habe es noch zweimal versucht, mit ihr dadrüber zu reden. Und dann kam ein ganz arrogantes, ähm: „Ey du bist einfach anders wie ich. Das ist halt einfach so. Deswegen finde ich nicht, dass du 'n schlechterer Mensch bist als ich, aber“ weißt du, nur so. Und da habe ich gesagt: „Ne, jetzt reicht's.“ Also, ne, schade, wirklich schade.
Ah. Mhm, hat sie abgeblockt. Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Ja, ja, ja, das ist natürlich ganz schrecklich. Ja, das ist diese Zweiklassenmentalität, ne? Also, ist ganz übel. Ja, ja. Ja, es ist sch
Ja, richtig, richtig. Ja. Mhm. Ist schwierig. Hast du mal so 'n Moment gehabt, wo du das erlebt hast irgendwie in Beziehung oder oder Freundeskreis oder